А, я, да, я смотрю видео на 1,5 икс, на 2 икс, особенно если мне их кто-то скинул и просто хочет, чтобы я посмо по э, услышал суть какую-то, то я это делаю. Но если это идет речь о чем-то, где важно повествование, которое закладывал в это автор, скажем так, это может быть, ам, ну, конечно, песни- это глупо упоминать, потому что песни, естественно, надо слушать там на 1 икс, но да, <chuckles> но я имею в виду скорее какие-то, а, документальные, может быть, фильмы, где вот есть определенн да. Не, подкасты можно слушать на 1,5 икс, я это делаю, а вот именно что-то, где важно само повествование, то есть где, может, есть какая-то актерская игра, то там я не слушаю на большем ускорении.
М, да-да-да, там мелодия сразу, м. Подкасты. А, где важно наоборот. Мгм. Э, хорошо. А ты вот, э, не заметил, что, например, э, вот, э, э, ну, ты же учишься, да, в университете, что во время того, как преподаватель что-то говорит, тебе вот хочется его как-то на 1,5 икс поставить?
Мгм. <laughs> Конечно, иногда так хочется, иногда хочется и, скажем так, э, э, громкость уменьшить на 0. <laughs> Ну, то есть не только 1,5 икс.
Уменьшить? <laughs> Ну, э, я к тому вот, какие ты замечаешь за собой ещё последствия того, что, э, ну, ты конкретно много времени проводишь, э, в экране?
М, ну, наверное, последствия заключаются в том, то что я рассчитываю на то, что в жизни у меня прямо будет такой же опыт, как вот и, а, на "Ютубе". То есть у меня завышенные ожидания, скажем так, от каких-то живых а, перформансов, живых каких-то э, ф э, объяснений, может быть. Я привык к тому, что они очень очень подробные, пример, в образовательных видео, которые я смотрю на "Ютубе", а в жизни там преподаватели, допустим, в университете объясняют не так хорошо.